Então, não, eh, não tem um organização, sabe? Eh, eu vejo, sei lá, que a pia tá cheia, então eu tenho que lavar. Eu vejo que o cesto de roupa tá cheio, eu tenho que lavar. Eu vejo que as coisas tão fora do lugar, aí eu começo a arrumar. Eu não tenho uma rotina específica. Segunda-feira eu vou, hã, lavar o fog é é arrumar o fogão. Terça-feira eu vou colocar toda a roupa pra lavar. Eu não tenho isso, sabe? É conforme a necessidade que eu vejo como que a casa tá.
E me diz uma coisa, isso é é algo recente, né, desse pe dessa fase da sua vida, né, que você tem esse trabalho ou sempre foi assim? Você sempre teve essa essa dificuldade, essa desorganização com as tarefas de casa? Me conta um pouquinho sobre isso.
Hum. Então, é a 1ª vez que eu tô passando por esse problema, porque é a 1ª vez que eu tô morando sozinha, né?
Hum, interessante.
É, eu sem exatamente. Eu sempre fui um pouco desorganizada quando morava na casa dos meus pais, hã, mas a gente tinha uma pessoa que arrumava a casa pra gente, então minha bagunça nunca foi do ponto de me deixar inquieta, como eu tô hoje em dia.
Entendi.
Eu deixava as co é, eu deixava as coisas acumular, que não era muita coisa, né, porque tinha alguém que vinha lá e a e arrumava pra mim de vez em quando. Eh, e aí quando eu via que estava muita coisa fora do lugar, eu arrumava. Eu via que a minha cesta cesto de roupa estava estava alto, eu ia lá e colocava pra pra pessoa lavar pra mim, né, no cesto de roupa da da empregada pra lavar pra mim. Mas agora eu não tenho mais isso.

Hum, percebo. Então então na verdade você acaba, é é é, se envolvendo ali, se perdendo dentro da sua própria bagunça, vamos dizer assim, né. E aí te dá assim, pode falar.
É. Sim. Hum, e aí Não, não, po pode falar e eu depois eu eu falo eu ter quero que eu é.
Então, e aí o que que acontece, quando vu eh, geralmente as pessoas se perdem nessas tarefas, né, eh, diárias, né, da limpeza, elas acabam se sentindo um pouco mais frustradas mesmo, né, e e preocupadas, preocupadas, né, como você tá aqui, né, você tem o desejo de de se envolver com outras coisas e acaba realmente presa, né, presa no sentido de que pra você isso, obviamente, é algo muito importante, né, nós termos a nossa casa arrumada, né, e e pronto. E estar sozinha, né, não não ter com quem dividir acaba se tornando também um pouco mais pesado. Mas me diz uma coisa, eh, você costuma ter assim, eh, distribuir essa organização em blocos no dia, como é que você procura, eh, executar, né, essa essa limpeza, cuidar da sua casa?
Ah, com certeza, né. Sim. Aham. Ah, sim, exatamente. Uhum. Então, vamos lá começando pra você entender um pouco melhor a minha situação, é que eu eu trabalho na área de educação. Então, eu não sei se você sabe, é um ambiente que eh exige muito de mim.
Hum, entendo.
E aí, eu chego em casa eu eu depois do trabalho, né, que eu trabalho eu acordo muito cedo, vou para o trabalho, é é muita criança falando comigo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e quando eu chego em casa, eu tenho mais esse trabalho que eu tenho que arrumar, né, eh, fazer essas minhas tarefas. E às vezes chegar, sentar e assistir uma série pra
Hum.
eh, relaxar sabe tirar a minha cabeça do trabalho tirar a minha cabeça dos problemas que eu tive durante o dia. Só que quando eu sento pra fazer isso, porque eu penso ah vou fazer depois a a limpeza da casa, quando eu sento pra assistir televisão, eu não consigo ficar 100% concentrada eu fico, né, eu fico distraída, né, tipo, eh: "Eu tenho uma louça pra lavar, eu tenho que lavar aquela louça antes de dormir". "Ah, eu tenho que pegar as roupas e colocar colocar para lavar". E às vezes eu me vejo es no meio da da do seriado, no meio do filme levantando, fazendo essas coisas, deixando o filme rolando, e aí eu não consigo aproveitar, sabe. Então, esse problema primeiro, que é algo que eu acontece comigo praticamente todos os dias que eu volto eu volto do trabalho. <clicks tongue> O que você me perguntou, sobre, eh, como como que foi mesmo que você falou? Se eu tenho um uma rotina, né, de quantas vezes eu faço a limpeza, foi isso?
Hum. En Entendi. Sim. É.

Hum, entendi. Então, eh, mas me diz uma coisa, eh, existe alguma atividade dentre todas, né, eh, que você se identifica mais, que é mais leve para você executar?
Olha mais leve?
É, por exemplo: "Ai, eh, lavar louça é mais tranquilo para mim. Ah, não, lavar roupa, botar a roupa no no na máquina ou lavar roupa é mais tranquilo para mim". Existe alguma dessas tarefas que você sente que, eh, é mais tranquilo de você executar?
Sim. Assim, para mim, para ser bem sincera, tudo é chato, né. <chuckles> Mas a o que eu f hã, tem 2 coisas que me vem na cabeça. Eu não gosto de lavar louça, mas se eu tô ouvindo música e eu vejo que a roupa tipo no no fone, sabe, e eu vejo que a minha a louça tá tá tá tá grande e eu começo a lavar, eu percebo que sou um pouco mais rápido quando eu faço isso.
Ah, entendo. Uhum. Hum.
Eh, e a a a outra que eu acho que é mais tranquila seria colocar a roupa para lavar e estender. Como eu num eu moro sozinha, não tenho muita mu muita roupa para lavar, então eu sinto que é meio que rápido, sabe, colocar dentro da máquina de lavar, quando terminar, coloca rapidinho para para pendurar.
Hum. Acaba sendo mais prático, né. E assim sobra tempo para você fazer aquilo que você gosta, né, que é relaxar, assistir filmes e outras atividades também que eu acredito que você, eh, deva gostar de fazer, né. Então, que
Isso. Exato. Sim, é até é até rápido, né. Porque eu coloco a roupa para lavar, sento, assisto 2 episódios de um seriado, aí quando termina eu vou lá e coloco a roupa para estender.